May naaalala ka bang, ah, pista o selebrasyon na talagang tumatak sa'yo?
Sa akin noong palagi kong, ah, naalala 'pag ah, pista talaga dito sa'min ngayon 'no. Ah, tuwing ano siya eh, February talaga siya, ah, ginaganap 'no, tapos 3 araw yung celebration.
Mm. Mm. Ah, okey. Wow! A ng, ang haba naman ng selebrasyon. Ano bang klaseng, ah, ah, parang pista 'yan or something ano?
Ah, Pista ng Candelaria eh. Parang yung, ano pa rin kasi 'di ba, 'yong mga pista ngayon, ano pa hindi na nawawala na 'di ba. Hindi na gaanong sine-celabrate ganyan. Pero in fairness dito samin Oo ta tawag dito
Mm. Mm. Oo, totoo. Pero diyan talaga 3 araw 'no? Mm.
ah, taw simula dati, parang celebration talaga 3 days siya. Parang unang-unang may mga naghaha parang nag-aayos ganyan tapos pinaka
Mm. Oo. So, paano niyo ah, kayo bilang pamilya siyempre siguro naman may kasama ka pang pamilya, 'no? So, bilang pamilya paano nyo na pinaghahandaan yung pista?
Hmm, dati kasi ano ah, hindi kami dito nakatira. Ah, kasi ah, dito sa barangay namin parang puro kamag-anak. So, dati ano mga bumibisita kami 'pag ah, fiesta talaga. Ah, 'yong yung nanunulungan gano'n tumutulong si sila mama na ayan mag, ah, hain magluto 'tas mag-aasikaso ng mga bisita kasi marami talagang pumupunta. Mga kamag-anak sa ibang lugar dumadayo pa rin ganyan, luto na rin.
Oo. Oo. Oo. Mm, oo. Hmm Mm. So, maganda para pala talaga 'yong ano n'yo 'no yung parang tradisyon ng pista dyan sa lugar n'yo. Kasi do'n sa sa katulad sa ibang lugar talagang nawawala na 'yong ganyang ah, tradisyon. So, ano 'yong mga kadalasan na parang ah, pagkain sa, ah, pagkain na parang alam mo 'yon yun nakasanayan pagka pista sa inyo?
Oo. Ayon nga eh. Tama. Oo, no'ng bata ako 'no, lagi kaming pumupunta dito sa amin ngayon na parang nag-i-i-stay kami ng ilang araw parang ako minsan nagli-leave pa ako sa work dati. Pero kadalasan ng mga handa dito ano, mga bukod sa mga menudo 'no, 'yong mga ganyan, siguro, a tingin ko kakaiba, ah, 'yong mga chicken, fried chicken kasi Ah, 'yong sa tita ko naman do'n kasi kami lagi pumupunta dati, ah do'n kami tumutulong ganyan, do'n kami nag-ce-celeb O ah, 'yong mga pinsan ko kasi do'n tsaka 'yong tita ko magaling magluto tas 'yong dalawang pinsan, 'yong isa chef tapos 'yong isa parang, ah, sa pastry chef naman.
Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Ah, okay. Wow naman, mm.
Pos Ayan, ah, mga kakaiba 'yong mga pagkain do'n tuloy masarap mga, may mga brownies ganyan may mga bine-bake na, parang kung ano-ano. Ah, 'yong mga food for the gods, ganyan, tapos, ayan 'yong chicken masarap, parang buffalo chicken siya parang dati hindi 'pa gano'n sikat 'yon 'di ba, parang lately lang naman sumikat 'yon no'ng may mga unli-un
Oo. Masarap Mm. Mm. Mm. Oo, ngayon-ngayon na lang kasi mas marami na ngayon 'yong, ayan nga nabanggit mo 'yong unli. So, ayan 'di ba, ah, katulad niyan naban ma nabanggit mo din 'yong tita mo, 'yong pinsan mo, ah, parang ano ba, 'yang pista ba is parang nagiging way para magkakita-kita kayong pamilya, 'di ba. Parang magkaba parang nagiging bonding din sa inyo 'yang pista?
Oo, oo ngayon. Oo, totoo kasi ah, 'yon nga 'no, 3 days talaga siya, tuwing 2nd day, ah, or kaya depende sa araw minsan kasi natatapat talaga siya sa weekend 'no, kaya ang dami, ang dami talagang pumupunta. Parang, ah, 'yong mga kamag-anak na parang once a year mong makikita, andoon 'no, kasi laging present sa pista 'no pumupunta do'n ganyan. Tapos, siyempre pag, ah, fiesta talaga ano, parang, ah, sa ngayon ano, parang unang araw pa lang inuman na ganyan, magluluto ka pa lang ng pagkain, 'yong mga kasama mo magluto, ayan nag-iinom na, nag-sho-shot na, madaling araw pa lang. Hanggang sa ayun nakatawa nga kasi ano, eh, mga 'yong mga nakaraang pista ano, parang ilang araw, pagka simula pa lang no'ng naghahanda, 'yon nag-iinuman na kami tapos hanggang gabi na 'yon, gano'n. Tapos, pagkagising mo o, pagkagising mo, may nag-iinuman na uli sa tapat ng bahay niyo tas sama ka na uli, oo.
Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Galing naman. Gano'n ulit. Oo, kasi nga 'di ba 3 days. Oo, grabeng tagal naman no'ng ano, mm.
Kaya ang ang ginagawa ko no'n ano, eh, sabi ko 'pag ayoko na uminom, "Ano, punta muna ako dito sa ano, sa <scoffs> kabilang bahay" 'no, kasi mga kamag-anak nga namin sabi ko "Bibisita muna ako dito," para makatakas ako ng inom.
Hmm. Oo.
'Pag oo, pahinga muna, bahala na sila dito. Parang gano'n nakakatuwa rin kasi, ah, makikita mo talaga 'yong 'yong iba ano, eh, parang, ah, dati 'yong mga ibang pinsan mo ganyan, ano pa lang bata pa lang 'di ba, makikita mo pagka ano piyesta ano na pala, may asawa na gano'n, may anak
Mm. Mm. Oo. Oo. So, 'di ba ganyan nga 'no, 'yong ganyan 'yong ano ng pista sa inyo. Pero, may mga pagkakataon ba na kunyari parang nakaligtaan mo na 'yong o araw or parang, naano mo na 'yong date parang hindi mo na alam kung anong araw ngayon, 'di ba. So, may mga parang palatandaan ba na bigla mo na lang maaalala na, ay, pista na pala, 'yong gano'n? Mm.
Ah, hindi, pero yung nakasanayan lang siguro namin 'no, na parang big deal talaga dito 'yong, ah, fiesta. O o, si nag ganyan na ako 'no, ah, ako, kung ako pumapasok ako dati, ano talaga nag ah, li-leave ako parang ilang araw na leave ganyan. Tapos, kung pumapasok naman, kahit may pasok ako no'n sa school parang dito na ako na umuuwi no'n, sa tita ko na. Tapos, sa ayan dito nagce-celebrate, ini-invite ko 'yong mga kaklase ko no'n, 'yong mga kaibigan, ayan. Oo, ah, kasi, ah, ano pa 'yan, eh, no'ng college nga parang na-invite ko pa 'yong mga college friends ko, ayan. Tas nagpunta sila, nag-overnight rin sila tapos no'ng gabi, ah, nag-bilyar lang kami ganyan, uminom. Kaya, okay din makipag-bonding talaga parang, ah, enjoy. Tsaka yung isa pa sa gusto ko sa ganyan, eh, selebrasyon ng pista talagang hindi nawawala yung perya 'di ba, tsaka yung mga ano
Ah, so talagang kailangan parang, ah, pinaghahandaan talaga? Oo. Mm. Mm. Mm. Ah, mm. Mm. Mm. Oo. Ah, oo. Pero, tingin mo ba, ah, may pinagkaiba na 'yong pista noon sa ngayon diyan sa, ayan nga, katulad niya 'di ba, meron pa rin naman kayong pista pero siyempre meron pa rin siguro na parang, alam mo 'yon, 'yong pagkakaiba na dahil sa paglipas ng panahon?
Hmm, siguro ang pinagkaiba talaga, 'no, parang medyo umonti na rin 'yung ano pumupunta sa fiesta depende na lang talaga sa araw, 'no? Pero hindi tulad dati na talagang halos isang barangay 'yong bisita mo sa bahay gano'n. 'Tsaka 'yun napansin ko 'yong pinagkaiba nga rin talaga ngayon, parang online na lang minsan. 'Yong iba hindi na pumupunta, do'n sa may ibang lugar hindi na sine-celebrate, 'di ba. Eh, dito naman sa amin okey rin naman kasi may mga karakol pa ganyan 'yong may mga nagsasayaw-sayaw, 'di ba, parang maglilibot sila. 'Yong mga tradisyonal na sayaw tas parang, ah, ano nililibot nila 'yung buong bayan ganyan. Tapos nakasarado 'yung daanan sa bayan kasi lahat 'yun may puwede kang mga bilhin parang mga mini mini divisoria ganyan, mga
Mm. Mm. Oo. Oo. Mm, totoo. Mm. Hmm. O. Mm. Mm. Pero eto, no, tingin mo may mga tradisyon ba na nawala?
Ha. Hmm, oo marami na rin talaga. Pero at least kahit papano 'yung essence niya 'yung parang ayan, ah, may mga nagse-celebrate pa rin. Konting handaan parang, ah, 'yung, ah, dasal. Tapos 'yung mga program 'pag pista talaga. Kasi, 'di ba, sa piyesta talaga, eh, 'yung mga santo 'yong, ah, sine-celebrate.
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Oo, totoo 'yan. So oo, 'di mm. So, 'di ba, 'yun nabanggit mo nga 'yung pista, 'no? So, diyan lang ba sap, ah, sa lugar n'yo 'yung ganyan parang na na natandaan mo or pa para lang tumatak sa sa'yo. Meron pa bang ibang pista ng ibang lugar na parang naalala mo na napuntahan mo tapos 'yun ngayon, eh, hanggang ngayon parang naaalala mo?
Oo. Ayun pa rin naman yung makwan. Ah, oo pero ano dito lang rin sa isang ano lang rin no ah
Mm. Malapit lang din sa inyo?
Sa bahay naman ng tito ko kasi sa ibang lugar sila nakatira no. Ah, kung pamilyar ka sa Alfonso ganyan. So, ayun iba rin naman ang fiesta dun para nga ibang buwan. Eh tulad rin dito sa amin halos parehas pero hindi naman 3 araw mga 1 araw lang ayan. Nakaka-enjoy din, ah, mag-fiesta nun kasi dati pupunta rin kami lagi parang sinusundo pa kami dun sa bahay namin dati kahit gabi na ganyan. Tapos makikita mo ano parang dun kasi may ah, parang, ah, business sila dati na baboyan no parang nag bebenta sila ng baboy so nakikita ko yan paano pina paano nila kinakatay yung baboy oo. Tapos parang niluluto tapos grabe sa parang 1 o 2 yung laging handa pag piyesta ganyan ang daming tumutulong tapos dun pa laging, ah, habang nagluluto nga eh, nag-iinom parang ganun.
Ah, okey, mm. Hmm. Mm. Oo. Mm. Ah, okey, mm. Mm. Kinakatay oo oo. Pero oo. Mm pero may pinagkaiba ba yung, ah, malaki ba yung pinagkaiba nung pista sa kanila kaysa sa sa pista sa inyo?
Hmm, somewhat may pagkakaiba kasi medyo mas probinsiya do'n sa kanila. So, mas tradisyonal, oh, alam mo 'yon hindi ganong kasi dito sa amin may mga ano, eh, may, ah, 'pag fiesta na dito may pa-concert na no? Nag-iinvite na, ah, mga sikat na ano tapos magco-concert dito. Pero hindi ako pumupunta sa gano'n kasi ang daming tao parang do'n sa Plaza sobrang daming tao grabe. Tapos wala nang madaanan ang hirap mag-parking ganyan. So pwede ka naman manood online, 'di ba? Pero do'n sa probinsiya ng, ah, tito ko okey okey rin do'n kasi hindi pa gano'n mabilis 'yong, ah, internet ganyan. So parang 'yong lumang, ah, ah, nakasanayan sa pista parang gano'n pa rin doon kahit papaano ganun po.
Mm. Mm. Mm, oo. Oo. Hmm. Mm. Totoo. Hmm. Oo, hmm. So parang nani nanatili 'yong parang tradisyon nila do'n. So sa pagkain naman 'no tingin mo ba ano ah may parang pinagkaiba ba or parang mas marami ba 'yong parang alam mo 'yon 'yong pagkain nila doon na hinahanda kesa dito sa pagkain sa inyo 'pag tuwing fiesta?
Ang napansin sa sa pagkain talaga parang doon, eh, parang dati rin kasi 'di ba mga tradisyonal na Filipino food lang kadalasan handa sa fiesta, 'di ba? Eh, ngayon parang naghahanda na ng iba't-ibang, ah, putahe, eh, kung ano 'yong alam na lutuin na madali na iba-ibang cuisine, 'di ba? Minsan, ah, fusion na 'di ba hindi na talagang tradisyonal na Filipino. Kasi dati parang ayan fiesta lechon, ah, mga menudo, adobo. Mga gano'n, mga pansit 'di ba mga ganun kadalasan 'yung mga, ah, hinahanda afritada, mga dinuguan. Ngayon, eh, may mga iba ng, ah, putahe, minsan may pesto pa nga 'di ba may spaghetti, oo nga, eh, 'di ba.
Mm. Hmm. Oo. Ah, okey. Oo. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo, iba na. Kasi siyempre 'yong mga nakakain na rin ngayon. Siyempre gagaya na tayo do'n sa mga nakakain sa restaurant gano'n. So eto naman 'no bukod naman sa pista siyempre hindi lang naman 'yan 'yong parang, ah, selebrasyon, 'di ba? So bukod do'n mayro'n pa bang selebrasyon na talagang tumatak din sa'yo?
Hmm. Sa tingin ko ano tuwing Christmas naman. Oo. Well hindi naman Well celebration, ah, Christmas, Christmas party. Parang kami kasi no'ng dati no'ng bata-bata pa 'yong college pa kami nung mga, ah, kaibigan ko 'no, parang every Christmas kasi ang haba ng bakasyon 'di ba 'pag college pag, ah, Christmas break. So nagse-set kami ng ano ng, ah, parang isang araw na yun 'yong Christmas party namin tapos magpa-potluck kami. Tapos, sa umaga 'yon, oo. Kasi siyempre iba-iba na kami ng eskuwelahan dati kasi eh, sila 'yung mga kasama ko no'ng high school. Tas no'ng college iba-iba na 'yong mga university ganyan. So minsan-minsan na lang nagkikita. So ayun, parang isang buong gabi kami 'yan mag-oovernight kung, ah, kaninong bahay. Mag-iinuman kami hanggang umaga hanggang sa ayan parang hangover lahat. Tapos, ah, magkukuwentuhan ng kung ano-ano. Minsan ano parang, ah, pinagkukuwentuhan pa nga namin 'yong mga nangyari 'nung high school, ganito ganyan. Parang ito na naka ayan nakakatawa ganito 'yong mga, ah, mga nakakatuwang kuwento dati no'ng high school. Tas alam mo 'yon parang, ah, dati, eh, "Saan na kaya sila sa ganito?" Para kasi 'di ba 'yong mga kaklase mo dati pagka hindi mo na sila naging kaklase parang wala ka ng balita, 'di ba?
Hmm, okey. Mm. Oo. Mm. Oo. Ay, nakakatuwa naman, mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Wala na. Oo, totoo naman. Unless na lang kung ano kayo 'yong talagang nagkaroon kayo ng kunya communication sa social media ganyan. So, ah, 'di ba nga ayon gano'n 'yong ano mo Christmas party so, ah, tuwing mangyayari 'yon or kaya kunyari, eh, Christmas party, ano 'yong pinaka-moment do'n na parang na parang tumatak sa'yo? 'Yong pag-iinom mo ba 'yong kasama sila 'tsaka 'yong kuwentuhan?
Ah, bale hindi. Yung tumatak rin talaga sa'kin yung sa Christmas break no. Yung mahaba yung oras pa nang paglalaro kasi ang haba ng Christmas eh. Tapos kadalasan yan simbang gabi, 'di ba sabay-sabay pa kami, di hindi na
Mm. Ah okey. Mm. Ah oo, so nagsisimbang gabi ka talaga? Tinatapos mo yung simba?
Ah, dati oo, ayon. Pero ngayon mas ah, dati talaga. May dumating sa point na excited ako mag makakapaglaro na ko ng ah, parang ah, tuloy-tuloy no kasi walang pasok ganyan. Wala kang kailangang isipin, Christmas break, so pagkagising ko maglalaro na ako. Tapos hanggang pagtulog ayan. Dati nga nakasira pa 'ko ng TV nun. Yung malalaking TV, yung dati. Oo, kasi walang patayan ayon, napagalitan rin tuloy ako nun. Oo.
Mm. Ah okey. Mm. Mm. Oo, oo. O tapos ngayon ba yang 'di ba, mm, yung mga ganyan parang moment na ganyan yung nakakasama mo yung mga kaibigan mo. Ngayon ba na 'pag dumadating yung, ah, Christmas season or something ganyan no, eh na nagkakaroon pa rin ba kayo ng bonding or nagkakaroon pa rin ba kayo ng parang Christmas party?
Ay talaga Medyo bihira na, 'no, pero minsan naman natutuloy pero hindi tulad dati parang na parang lahat kumpleto kung dati mga 10 kami ngayon mga 6 na lang siguro gan tsaka na lang parang ayan kung hindi magse-set parang hindi magkakaayaan 'yong isa, eh, lang ano walang matutuloy ganyan. Kaya i papaano okey naman kasi may venue naman ganyan minsan pupunta sila dito o kaya magdi-dinner na lang kami sa labas ganyan kwentuhan lang ganyan kasi iba na rin, eh. Oo.
Hmm. Oo. Hmm, mm. Oo. Mm. Oo. Totoo, mm. Na para kasi oo, 'yon din kasi talaga yung nagpapatibay ng samahan n'yo, 'no? Pero siyempre sa paglipas ng panahon hindi naman lahat kayang alam mo 'yon, 'yong kayang gawin ulit, o o o.
Oo, pati yung iba may mga partner na may mga anak, di ba? Hmm, sina, oo.
Mm, totoo may kanya-kanyang priority na. So ayun, no, salamat sa pagbabahagi mo.
Ay, oh, 'yon, oo nga salamat rin, ah, sa pakikinig at at, ah, ang dami ko na rin talagang nabahagi dito sa mga selebrasyon talaga na talagang nakaka-enjoy.
Mm. Mm. Hanggang sa muli.